そうですね。まずは、あの、ま、その人、ま、スペイン語しか、ほぼほぼ、話せなくて、でうん、自分は、ま、英語話せたんですけど、スペイン語話せなくて、あの、なかなか、あの、意思の疎通って言うのが、図れなくて。でも、ま、翻訳機とかを使いながら、なんとなく、あの、ちょっと会話を楽しんでたところからスタートしたって言うような感じです。
はい。 ええ。 はい。 うん。 うん。 はい。 うん。 ああ、じゃあ、ま、最初は、その、まあね、ちょっと翻訳機を使いながら、こう、たどたどしい会話で始まって、で、だけど、ま、多分向こうも1か月毎日来られてたから、楽しみにはされてたんでしょうね、きっとね。
うん。 はい。 うん。 はい。 そうですね。
今日行ったら会えるみたいな。
うん。で、まあ、いつもなんか、こうオラアミーゴみたいな感じのノリで、あの絡まれて、で、それではい。ま、お互いに、あの、ま、サッカーって言うところで、あの共通の、うん、趣味があったのでええ。うん、そこから、こう打ち解けて
うんうん。 ああ、はい。 <giggles> 絡まれて、うん。 あ。 はい。うーん。 そう言う所で、あ、まあね、やっぱり、あの、ラテンの人って、サッカー好きな人多いですからね。で、なんとなく、ねえ、やっぱり、そうやって、ちょっと、こう飲みに来るような所だと、やっぱり、こうスポーツの話とかって言うのって、よくありますよね。うんうん。じゃ、そう言うので、結構盛り上がられて。
いきましたね。 はい。 そうですね。 うん。 はい。 そうですね。 うん。そうですね。はい。まあ、彼は凄くビール飲むんですけど、自分は 全くアルコールとか飲まなくて、で、はい、それで、あの、まあ、ある日ある日、あのちょっと自分、サッカープレーするの好きで、ちょっと、この現地の人とサッカーやりたいんだよねって、言ったつもりだったんですね。
毎日、うーん。 はい。 <giggles> はい。 ええ。 はい。
はい。そしたら、ああ、じゃあいいよ、とかって言って、車に乗せてくれて、で、なんかちょっと、こう、スタジアムに連れてってくれて
うん。 ええ はい。